Sim. Olha, quando eu era criança, e eu chegava da escola, e a gente morava com a minha avó, né porque os meus meus pais separaram eu era muito nova, e a gente morava com a minha avó. E a minha avó, depois do almoço, alguma não era todos os dias, mas algumas vezes ela fazia isso que eu acho que tornava a coisa mais especial. Ela fazia eh, você conhece ba eh, banana da terra?
Hum. Entendi. Hum. Sim, conheço.
banana da terra, banana de fritar, não sei como chama aquilo, chama acho que banana da terra. A minha avó ela fazia aquilo fritinha na manteiga e ela colocava c a no final, ela m secava bem, assim, tirava bem a gordurinha, assim e ficava aquela, ca co ela cortava grandinha pra ficar, eh, crocante por fora e maciazinha por dentro, aí ela colocava açúcar e canela. Ai, aquilo meu, eu amava comer aquilo, amava comer aquilo! E aí eu aquilo eu tenho saudade, sabia? É aqui eu não acho pra comprar essa banana pra fazer, senão eu fazia. <laughs>
Uhum. Sim. Sei. Olha só! <laughs> Pois, eu acho que mesmo lá no Brasil depois de velho velho naquelas, né depois dos meus vinte e dois, cara, eu acho que eu não comi mais banana frita, na minha vida não me sim, sim, uhum.
Aham, uhum. Então, você já tinha comido. Na verdade, no em São Paulo, eles fazem a banana frita, mas é a banana nanica e é empanada. Não. Essa essa banana é uma banana de fritar mesmo. Ela é até mai ela é maior assim, ela é mai ela é mais, eh, ela é mais gordinha, sabe, não é a banana nanica, assim ela é bem, bem grande mesmo. É.
Entendi. Uhum. Sei, sei. Sim, sim eu acho que essas eu só comi mesmo em casa e depois tiveram eu não lembro de fazerem mais viu, não sei porquê. Pois, mas é gostoso mesmo, viu!
Bem comprida. Ó lá, é, é. Eu fazi minha avó fazia também, depois que minha avó depois que minha avó morreu nunca mais ninguém fez. É, é.
Olha só! Pois, e deve ser até difícil achar essa banana aí, eu mesmo, no mercado aqui na Espanha cara, tip nunca vi, viu.

Eu a eu aqui não nunca vi, aqui onde eu moro no Michigan, que é no norte, mas me falaram que quem quem mora no Texas, por exemplo, uma vez estava conversando com uma pessoa que mora no Texas que falou que lá tem alguns, eh, mercados com uma que acho que porque tem mais influência mexicana, lá tem. Porque eu acho que o mexicano come essa banana, mas ele come cozida, não frita. Então eles têm acho que por causa da influência, mas aqui no Michigan não tem não, não acho para comprar não.
Uhum. Entendi. Uhum. Ó que cozida é um
Não, cozida não gos
Que doideira, né, a gente nunca <laughs> Pois, pois. <laughs> Um pouco estranho.
Não. <clicks tongue> Cozida não, gosto dela fritinha. Ela já é melequenta, sabe, eu tenho que fritar para ela ficar ela ficar boa de comer. <giggles>
Pois. Pois é pois é, eu estou contigo nessa. Boa, boa, pois bem, banana. Cara uma coisa que eu comia muito lá também e eu tenho muita saudade era o quase qualquer coisa de milho, mas o que destaca é pamonha, não sei se você era fã.
É. Ai, nossa, gosto. É a pamonha que você comia era doce ou salgada?
Doce sempre.
Eu também comia doce, eu não sei, as pessoas comem, hum, pa eh, pamonha salgada, não é a mesma coisa para mim. Para mo pamonha em São Paulo a gente comia doce, não sei talvez da onde a pamonha é mesmo que não sei, de Minas, né?
Uhum. <giggles> Minas, Goiás, talvez. Não sei, viu?
É. Não sei, na na minha cidade ela era do de de <laughs> lembrei agora, ela era de Piracicaba, não sei se você já viu: "Pamonhas, pamonhas, pamonhas." Você nunca viu esse daí? Não tinha?
<giggles> Ah. Pedac Meu Deus! Olha, eu acho que essa eu não vi, viu? <giggles>
"Pamonhas de Piracicaba." É, era na minha cidade, ela vinha de Piracicaba, não nem sei. Não, eu lembro até do jingle do cara que vendia pamonha. Mas era muito boa.
Meu Deus. <laughs> Era daqueles carros que passavam na rua?
De som é. "É o puro creme do milho verde." <laughs>
<laughs> Tinha isso também na sua cidade? Que maravilha. <laughs>
Tinha, tinha sim. Exatamente. E eu amo pamonha e é e é e é engraçado que essa época, né, no Brasil a gente come muito pamonha no em junho né?
Ai, ai.